अ, जी। मैं जो है उनको यही सुझाव देना चाहूँगा कि, आप जो अगर आप अपनी जो है क्षमता पर जो है विश्वास रखते हैं और अगर आपको लगता है कि आप जो है अच्छा कंटेंट बनाते हैं, तो आप जो है वो कंटेंट बनाते रहिए। आप ज़रूर किसी न किसी दिन जो है अपने जो है अच्छा करेंगे और मेरे को लगता है कि आप एक अच्छे मुकाम तक पहुँचेंगे। और जैसा की आपने बताया कि जो लोग जो है वायरल ऐसा कंटेंट रील बनाते हैं जिससे वो जो है फ़ेमस हो जाए और उनके जो है काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आते हैं, पर वो आप जो है देखें, कभी ज़्यादा समय तक नहीं टिकते हैं। वो एक उनका एक टाइम होता है कि वो उस टाइम तक ही फ़ेमस रहते हैं, उसके बाद जो है लोग उन्हें भूल जाते हैं। पर जो कोई मेहनती होता है, कंसिस्टेंट होता है, वो जो है अपना अच्छा कंटेंट और अपना एफ़र्ट डालता रहेगा और वो जो है उस हिसाब से ग्रो भी करता रहेगा।
जी। हुँ। हाँ। हुँ। जी हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ हाँ। जी। जी, जी, जी। और कई बार आपने देखा होगा कि राजनीतिक प्रचार में भी इन्फ्लुएंसरों को बुलाया जाता है क्योंकि उन्हें पता है, राजनेताओं को पता होता है जो पॉलिटिक्स में होते हैं कि हमारे से ज़्यादा इनकी पब्लिक है तो इन्होंने जो कह दिया वो कट्टर पब्लिक होती है तो वो करेगी। तो ये कहाँ तक सही है क्योंकि कुछ देखिए कहते हैं करप्ट राजनेता भी ऐसे इन्फ्लुएंसर को बुला लेते हैं ताकि उनको वोट मिल जाए और वो जीत जाए। तो ये कहाँ तक सही चीज़ें हैं?
हाँ। जी। जी, जी, जी। हाँ। जी। जी, जी, जी। अ, जी मुझे लगता है कि ये आजकल जो है से एक मतलब टैक्टिक्स है कि लोग जो है, जिससे जो है इन्फ्लुएंसर्स को बुला के जो है राजनीत राजनीत राजनेता जो होते हैं, वो लोग भी जो उनका जो है, एक तरीके से जो है ब्रांड वैल्यू हो गया या फ़ेस वैल्यू हो गया उनका जो है एक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी जो है ऑडियंस को जो है मतलब अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये कहीं न कहीं जो है मार्केटिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए तो काफ़ी अच्छा है। पर ये अगर आप देखें कि अगर अ, मतलब जो है और अगर कोई ऐसा फेक प्रमोशन करता है या फिर ऐसे इन्फ्लुएंसर को सपोर्ट करता है जो, जो है अच्छी चीज़ों को प्रमोट नहीं करता तो मेरे को लगता है कि ये काफ़ी बेकार चीज़ भी है। क्योंकि सोशल मीडिया से जो है, आप जो है नेगेटिव इम्पैक्ट वाले व्यक्ति से भी जो है, आप ज़्यादा व्यूज़ ले सकते हो, पब्लिसिटी भी ले सकते हो। तो उससे आपका जो है काफ़ी असर पड़ता है। जी।
हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। जी, बिल्कुल। हुँ। व्यक्ति को लिए जी, जी। हुँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अश्लीलता भी ज़्यादा फैल रही है ना मतलब उसके साथ-साथ है ना तो बहुत ज़्यादा ये भी मतलब अ, दिक्क़त कर रही है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं सबसे बड़ी बात जो हमारी यंग जेनरेशन है, उसपे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो चलिए आपसे बात करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो इस वार्तालाप को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, जी, जी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, सही। जी। जी, जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।

अ, जी मेरे को लगता है कि पहले ये चीज़ जो है थोड़ा नई-नई थी उस समय जो है लोग इसको सीख रहे थे और देख रहे थे। पर अभी के समय में जो है सोशल मीडिया की वजह से जो है फैशन में जो है बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप देखे आजकल के समय में जो है बैगी जीन्स और बैगी पैंट्स का काफ़ी ज़्यादा चलन है। और लोग जो हैं बहुत लूज़ टी-शर्ट्स पहनते हैं और अपने बाल भी कर्ली करवा रहे हैं। और लड़कियाँ भी अपने बाल काफ़ी जो है रंग-बिरंगे रख रही हैं। तो मेरे को लगता है कि इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पैक्ट पॉप कल्चर का और जो है इन्फ्लुएंस भी पड़ रहा है वेस्ट का। और मैं आपको बताऊँ कि जो है फैशन भी जो है इन्फ्लुएंसर्स भी आपने देखे होंगे बहुत सारे आजकल के समय में जो है वो जो अलग-अलग प्रकार के जो है कंटेंट डालते हैं। कोई जो है मतलब अपना जो है लुक्स जो अ, जो आपने देखा होगा गेट रेडी विद मी जो है आजकल बहुत चलन चल रहा है। तो वो जो है डालते हैं। और उसके अलावा कुछ-कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, वो जो हैं लाइव जो है आपको मतलब जो है अपने कपड़े चेंज करके और पहन के दिखाते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये जो चलन जो है वो अब लाइफस्टाइल बन चुका है।
हुँ, हुँ। हुँ। हाँ, हाँ। वो तो है ही है। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हाँ, हाँ। जी बिल्कुल, चल रहा है चल रहा है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सही आपने बताया। और अ, देखिए उसके साथ-साथ क्या है ना कि <clicks tongue> मतलब आपको नहीं लगता कि ये मतलब अ, बहुत सारे ब्रांड प्रमोशन सोशल मीडिया के द्वारा प्रमोट किए जाते हैं। और उनमें से जैसे हो गया कि कई बार सट्टा प्रमोशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, है ना? कोई बेटिंग गैंबलिंग ऐप आ गया। तो इन चीज़ों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे मतलब यूथ भी बिगड़ रहा है। तो ये कहाँ तक सही है?
जी, जी, जी। हाँ। जी, जी, जी। हाँ, बिल्कुल। अ, जी। मैं बताऊँ कि ये जो है बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। कि आप जो है अगर एक इन्फ़्लुएंसर हो और आप किसी चीज़ किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो मेरे को लगता है कि अगर आप जो है सट्टा प्रमोट करते हो या फिर जो है तम्बाकू, बीड़ी आदि जो है आप अगर प्रमोट कर रहे हो तो मेरे को लगता है कि इससे जो है युवाओं पे काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। क्योंकि वो लोग जो है आपको एक आइडियल और रोल मॉडल की तरह देखते हैं या फिर आपको एक आइकॉन की तरह देखते हैं कि मैं भी जो है अ, ऐसा कभी बनना चाहूँगा। कि तो मेरे को लगता है कि इससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आपके अ, मानसिक अ, चीज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है असर पड़ता है। और मेरे को लगता है कि लोग जो हैं कूल बनने के लिए भी आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें कर रहे हैं, आपने देखा होगा। तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ जो है जो फ़ेक प्रमोशन हो गया और बेटिंग ऐप वगैरह प्रमोशन हो गया मुझे लगता है किसी भी हद तक जो है नहीं होना चाहिए और इसपे जो है ज़रूर कोई सख्त जो है नियम और रेगुलेशंस भी लगाने चाहिए। जी।
हुँ। हुँ। हुँ। जी, जी। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ। जी, बहुतम बहुत बढ़िया। आपने सही बात कही। और अ, देखिए आजकल जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हर घर में एक इन्फ्लुएंसर बनने की होड़ लगी हुई है। कोई न कोई बच्चा ऐसा लगता निकलता है कि मैं इन्फ्लुएंसर बनूँगा। तो अ, क्या उनका ये मानना सही है कि क्या सिर्फ उन्हें अपने माँ-बाप की मान बात मान के अपने सिर्फ काम-धंधे में लगे रहना चाहिए? अपना जो गोल है उसको अचीव करना चाहिए? ना कि ये इन्फ्लुएंसर बनने पे ध्यान देना चाहिए?
हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, जी। जी, जी।